إمم آه، فالإحباط هو اللي وصّل للمرحلة دي، وصّل إن أنت تحس إن أنت ما فيش هدف أو معنى من اللي أنت بتعمله.
الإحباط وعدم وجود الهدف. بالضبط، بالضبط، فبدأ بقى إن هو الواحد كده بيحس إن هو إيه، لأ، خلاص بقى يعني <tsk> آآ، بس بارجع أقول لنفسي اللي هو إيه، آآ، قضاء ربنا يعني، هو أنا في إيدي حاجة أعملها؟ ما فيش حاجة يعني أنا مثلًا لا هاعرف إن أنا أطلع مثلًا آآ، أشترك بدري، ولا ولا هاقدر إن أنا ما عنديش مثلًا حد، اللي هو يعني لو يعني لو هادفع زيادة، أدفع، بس أنا مش هالاقي حد أدفع له، أو مش هاعرف أدفع زيادة، أنت فاهم؟ عشان أ أقصّر المدة.
إمم. بالضبط، أيوه. إمم، طب أنت على كده عملت إيه؟ آه فعلًا أيوه عندك حق. عملت إيه مثلًا في حوار الشغلانة لما أنت كنت شغال مثلًا في السياحة وفضلت مكمل، والّا وقّفت والّا عملت إيه، اتصرفت إزاي وقتها؟
والله أنا أنا وقّفت وقّفت بعد فترة، عشان حصل كام touch كده، حسيت إن أنا مش مكاني، ساعات كده بتحس إن الواحد إيه، آآ بييجي له علامات ودلالات إن ده مش مجالك. فاهم؟ فاضطريت إن أنا
يعني في الآخر وقّفت برضه، اللي هو ما ما قررت ما تكملش.
وقّفته آه، وقّفت وقعدت فترة يعني أنا فيها حاليًا، يعني فترة كده اللي هو إيه، بprepare myself، اللي هو باجهز نفسي كده إيه، آآ عشان أخش مجالي يعني، ب لإني مؤخرًا عرفت إن أنا أحصل على حتة إن أنا أبقى عضو نقابة دي، وخدتها فعلًا، ودلوقتي أنا إيه، باجهز نفسي إن أنا أخش في مجالي يعني.
إمم. إمم. يجهز نفسه. بالضبط آه، تفكير ممتاز.
بالضبط ال ال ال ال اللي يخوفني بقى في اللي جاي، اللي هو حتة إن أنا ما ما ما أخاف إن أنا ما انجحش في مجالي، أو أخاف إن أنا ما ما اكملش فيه، بس ما اعرفش، مش هاعرف أحكم على نفسي، فاهم؟ بس بارجع أقول إيه أنت
آه، لأ دي دي دي نقطة صعبة دي. إن أنت أصل أنت هتشوف المستقبل إزاي، ما دي منطقي إن أنت ت تفكر فيها، أنا متخيل إن أنت، آآ، آآ، آآ، صعب طبعًا إن أنت ت تفكر إن أنا هانجح والّا مش هانجح في مجالي، فده شيء مش مش بإيدك يعني، بس هو أنت هل في خطوات عملية معينة هتعملها، علشان تقدر تحس إن أنت ماشي على الطريق الصح؟ يعني أنت شايف نفسك دلوقتي، باللي أنت بتعمله ده، ماشي في الطريق الصح، إزاي بتقدر تحدد، إزاي، والّا مش عارف برضه؟
آه، لأن دايمًا بالضبط.

أنت فاهمني، بحيث إن أنا أقول لنَفْسي لأ أنت أنت أنت آه ما فيش في إيدك حاجة تعملها، أو فيش في إيدك حاجة مثلًا اللي هو ت ت تتعجّل بالموضوع أو تشتغل أو، أو، أو، طيب أديك أهوًا م بت بتجهز نَفْسَك.
كويس جدًا أ كويس إن أنت برضو آه خدتها برضو من جانب روحاني آه، يعني أنت كون إن أنت خدتها من جانب روحاني ده ده هيساعدَك كتير وهي هييهوّن عليك الرحلة نَفْسها، لأن أنت عارف أنت لو ما واخدهاش من الجانب ده هتبقى في الآخر الموضوع مادي بَحت، فأنت ما تبقاش عارف أنت أنا رايح فين وجاي منين إيه آخرتها يعني، فالموضوع هيزوّد معاك الكآبة أكتر، فأنت كويس إن أنت خدتها في الجانب ده، بس في في حتّة مُهمَّة بقى، إمم، حتّة مُهمَّة إنُّه أصدقاءك بقى في المرحلة دي بيفرق معاك وجود هل كان معاك صديق في الحتّة دي أو في المرحلة الحالية دي، هل معاك صد أصدقاء بي بيدعموك أو بيساعدوك، والّا برضو الأصدقاء من حواليك كان دورهم برضو اللي هُم بيقولوا لك فُلان عَمل وفُلان سوا فده يضايقك
طبعًا. مضبوط. مضبوط. أنا مش عايز اللي هو إمم. لأ بالتأكيد كان لهم دور إيجابي في الحتّة دي وكانوا معاه اللي هو إيه يا لا عم إحنا برضو عايزين نعمل كذا أو كذا، برضو أنت بتبقى ماشي مع صحابك، ما بتبقاش تحاول يعني صحابك في ميزة فيّا في صحابي اللي هو إيه، يعني إحنا كلّنا يُعتبر حياتنا تُعتبر شبه بعضها، نَفْس الآباء، نَفْس ال ال ال ال المستوى الاجتماعي، نَفْس كُلّ حاجة
إمم. نَفْس البيئة والمُجتمَع والمستوى الاجتماعي، صح، حلو آه.
بالضبط، فما تلاقيش حد اللي هو إيه، ما ف تلاقيش حد يحسسك إن أنت ولا شيء، ما فيش واحد مثلًا يعلى فينا اللي هو مثلًا إيه آآ، ده أنا ناجح ي ده أنا ناجح ده أنا باعمل كذا وكذا وكذا وأنت لسه ما عملتش كذا وكذا وكذا، بالعكس كُلّ واحد بيزق التاني اللي هو بُكرة خير ما تقلقش، آآ، هتعمل اللي أنت عايزه وشوية وهتشتغل، وبننصح بعض، اللي هو مثلًا يعني أنا واحد صاحبي إحنا كان شغال في ل في سَنَة غير مجاله، كان هو المفروض أصلًا programmer.
آه، يعني أنت عندك بقى خِبرات سابقة لزمايلك بتقدر تلجأ لهم في الحالة دي تشوف هُم عاملين إيه أو إزاي حياتهم وصلت لإيه يعني.
شغال في بالضبط.

آه، ما عشان أنا نصحته أنا وواحد صاحبي تاني نصحناه، اللي هو إيه، لأ، ده مش مكانك، أنت لازم تروح في حتّة أحسن، أنت، أنت، أنت، فجأة قعد من الشغل، وق واليوم اللي قرّر يسيب فيه الشغل، تاني يوم على طول لقى مكان يشتغل فيه بمجاله والكلام ده، هو دلوقتي مُطوّر برامج محت يعني كويس وشغال، وتحس إن حياته بقت آآ، آآ منظمة أكتر يعني، فده نفْس اللي حصل معايا، اللي هو أنا برضو بابُصّ للشخص اللي هو بيبُصّ لنفسي، اللي هو طب ما ده حصل معاك هو، أنت في مكان مش ز مش مش مش مش مكانك، أو أنت مثلًا ده مش مكان أو مش هدفك، فواحدة واحدة بابدأ إن أنا إيه، آآ لأ بدل ما ابقى أعمل أعمل زي صاحبي اللي هو أقعد فيه سنة مثلًا، لأ أنا اخلّيها 6 شهور أو 5 شهور وإيه، وأشوف مجالي بقى وأشوف شغلي، أنت فاهمني، حتّى لو الموضوع ده هيعيقني بس أقعد في البيت، آه، أقعد في البيت، اللي هو أفكّر مع نفْسي، و وأذاكر مع نفْسي وأذاكر مع نفْسي وكده.
إمم. إمم. طب حلو خالص. بالضبط آه لأ تفكير ممتاز. آه. بس هو أنت بت آه. طَب كويس، هل أنت بقى في المرح هل في مرحلة من مراحل معيّنة حسّيت فيها إن أنت محتاج يعني، م معالج نفْسي في الحتّة دي، أو فكّرت تروح لحتّة العلاج النفْسي؟ لإنه عارف أنت أوقات لمّا ال الحياة بتضغط علينا بالشكل ده، يعني بيبقى قدّامنا ما فيش حل غير إن إحنا خلاص إحنا مش لاقيين حد نفضفض له نبقى مرتاحين معاه، و و وال والدنيا ترتاح أكتر يعني، ففكّرت ت تلجأ لحاجة زي كده قبل كده؟
إمم. مضبوط. والله كان ال <chuckles> يعني مش
أو حسّيت إمتى محتاج ده يعني؟
أنا مش حت أنا دايمًا باحتاجه، آآ، في الأوقات اللي بيحصل فيها آآ ضعف، أو اللي هو في الحياة سودا أو فاهم أنت، بتبقى قاعد كده مع نفْسك قافل على نفْسك اللي هو حققت إيه، أو أنت مثلًا بتكبر، أو، أو، ففي الأوقات اللي زي دي بيبقى دايمًا ما باعوزش حتّة ما بنلجأش أوي للدكتور النفْسي، لإن ص يعني صعب بالنسبة لي حتّة الدكتور النفْسي، ممكن مثلًا والدي هو الطبيب النفْسي بتاعي يعني، باقعد معاه باقعد معاه
إمم. كويس آه، كويس إن في داعم في حياتك ي يعوّضك عن الحاجة دي.
بالضبط، ب قاعد معايا بقى، باقول له: "كذا، كذا،" بيقول لي مثلًا: "كلّ واحد له رزقه، آآ كلّ واحد يعمل اللي في دماغه، كلّ واحد يعمل اللي هو عايزه، بس بتوقيت، وكلّ حاجة بميعاد،" فاهمني، بابقى قاعد مثلًا، بقيت مثلًا باغيّر نشاطاتي، باعمل مثلًا باروح مثلًا ألعب رياضة، أركب عجل، آآ، سباحة حاجة أطلّع فيها ضِيق، يعني لو متضايق شوية، ممكن أطلّعها في سبيل الرياضة، بحيث إنها تفيدني، واخد بالك، حاجة تفيدني كده في ال في حياتي، وفي نفْس الوقت إيه، ت تخرجني من الMood ال ال ال الضِيق، أو اللي هو ال تحس إن حضرتك بتعمل حاجة، اللي هو باعمل حاجة مفيدة، حتّى لو كانت صغيّرة.
إمم. إمم. لازم. طاقتك آه. حلو خالص، يعني حلو إن أنت فكّرت فيها من الناحية دي يعني، إن أنت خدت الموضوع من كذا زاوية، إن أنت بدأت في الأول أوقات كنت تحس إن حياتك ما لهاش معنى، وبعدين توصل لمرحلة إن أنت تلاقي حد يدعمك زي والدك، وتتناقش فيه معاه يعني قصدي، وتفكّر فيها من كذا اتجاه، بجد عجبني وجهة نظرك في الموضوع وتفكيرك، وباحييك عليه بصراحة يعني، وأتمنى لك دايمًا التوفيق في حياتك، وشكرًا ليك، اتبسطت جدًا بالكلام معاك، وأتمنى نتكلّم تاني. شكرًا ليك.
مظبوط. مضبوط. شكرًا ليك.

آه، آه، واتعلّمت الحاجة وبعد ما اتعلّمتها وبدأت أبقى كويس فيها، فِضِلت أقعد كده مع نفسي. بقيت باقعُد فترات مع نفسي بصراحة اللي هو ف فضى كده و وقت الشغل بيبقى فاضي أو وقت الbreak أو الغدا <tsk> أفكّر في نفسي أنت بتعمل إيه هنا؟ يعني ده مكانك؟ أو أنت مثلًا أنت ال ال8 ساعات اللي أنت بتقضّيهم كل يوم أو ال9 أيًا كان، تحس إن أنت بتعملهم من غير هدف، أو الواحد بيعملهم من غير ما ما يكون مثلًا في أي شغف، أو الشغف راح، أو تحس إن أنت حالك بتضيع، أنت فاهمني؟
فاهمك آه، إن هو ال
ده ده بس ده كان بسبب إن أنا بعيد شوية عن يعني ده كان بسبب إن أنا بعيد شوية عن حِتّة المجال.
آه إن أنت إمم، بُعدك عن مجال تخصُّصك حسِّسك إن أنت يعني إن أنت شايف إن الموضوع م م مالوش هدف أي شغلانة تانية، طَب ليه ما فكّرتش فيها مثلًا من ناحية آه إن أنت آآ، أي حاجة بتعملها في الحياة بيكون لها هدف بس في تخصُّصها، يعني أنت مثلًا أ إيه اللي خلّاك يعني توَقّف على فكرة إنه مجالك هو الوحيد اللي ليه هدف في الحياة، يعني إيه السبب اللي وصّلك لكده؟
فاهمني؟ ف بالضبط. بالضبط. ممكن عشان أنا ما ما جرّبتش لسه مجالي أو أو ما تعمّقتش فيه ف فباجي أقولها مثلًا من حيث إيه، يعني لو مجالي اللي أنا ضيّعت فيه 4 سنين كُليّة، أنا ما عنديش استعداد إن أنا بعد 4 سنين كُليّة أضيع أضيّعهم هباءًا. فاهم اللي أنا باتكلم فيه؟ اللي هو إيه، آآ، لأ برضه، أنا يعني باحس إن أنا كده إيه عملتهم يعني آه
أنت كنت زعلان على اللي ضاع من عُمرك في فترة الدراسة، اللي هو كنت بتقول طَب وهو يبقى لازمتها إيه الدراسة كده.
آه. بالضبط، كل اللي أنا درَستُه إيه لازمته؟ ما لوش لازمة، يبقى 4 سنين كُليّة وتقدير وبتاع وفي الآخر ما اشتغلش، اشتغل حاجة تانية، وحِتّة برضه إن أنت إيه، شغّال في مكان ممكن أنت زيّك زي الشخص اللي قاعد معاك اللي هو ممكن مثلًا ما يبقاش على قدر من المفهومية أو قدر من الفهم أو من ال ال ال الخبرة اللي عندك في مجالات الحياة، فتلاقي إن الشغلانة دي تتطلّب أصلًا حد يشتغل في حِتّة آآ، مش محتاجة إمكانيات عالية عشان يشتغل فيها، باحس هنا بحِتّة الإحباط دي.
فاهمك، إمم.

فاهمَك حتّة إن أنت ما تبُصّش لح غيرك، يعني آه دي دي نقطة ممتازة أصلًا، إن أنت ما تبُصّش لغيرَك ده هيهوّن عليك أيامَك وهيخلّيك ما تفكّرش في غيرك يعني عمل إيه، ساعات يعني النظرات لغيرنا دي بت بتبقى مشكلة يعني وبت بتكرّهك في عيشتَك كده زي ما بيقولوا، فاللي هو أنت هيبقى يعني دي حاجة كويسة إن أنت ما بتعملهاش يعني، ده شيء ممتاز، طب وعلى كده ي آه، اتفضّل آه.
فاهمني؟ اللي هو باحاول اللي هو إيه بالضبط. آه طبعًا. لأ و وحتّة العيلة كمان، يعني حتّة العيلة اللي هو تلاقي مثلًا شوف يا ابني ده ده اتجوّز
بالضبط أنا كنت لسّه رايح أقول لَك أقول لَك على كده آه، ده إيه؟ آه حتّة آه، عَمل أُسرة قصدَك نفْسها، آه.
إمم. ده اتجوّز آه ده اتجوّز عمل أسرة ده مش عارف سافر ده مش عارف إيه، يعني حتّى يعني إيه، المعلومة ذات نفْسها إن هو يقولوها لي، ممكن ما بيقولوليش اللي هو أنت ما عملتش زيّه أو الكلام ده، بس حتّة اللي هو إيه ده عمل كذا والله طيب ماشي تمام، م مبروك له أو كده، فأنا أبدأ بقى اللي هو إيه، هُم قصدهم إيه بالسؤال ده؟
إمم. وأنت بتشوف دورهم في الحتّة دي طيب يعني بالنسبة لَك بيبقى مضايقك، والّا شايف إيه؟ يعني كان دور العيلة في الحتةّ دي بيضايك صح؟
آه. يعني باحس إن هُم بيقولوها باحس لأ هو بيقولوها بصفاء نية، يعني بيقولوها عادي عايزين يعرَّفوني عادي جدًا، آآ بس بس عارف أنت بقى الواحد شيطانه كده بيقعد مع نفْسه، بيقعد اللي هو إيه، آه طب الواحد برضه يعني فين من كلّ ده، ما أنا برضه الواحد عايز يسافر لسّه وراه عايز حاجات يعملها، وراه وراه شغل عايز يثبت نفْسه فيه، أنت فاهمني، والواحد برضه عنده حتّة اللي هو لمّا بيقعد في البيت شوية بيبقى حت
بالضبط آه، طب يعني أنت شايف إن ده بيكون مش لوم من ناحيتهم، فهل شايف إن هو الموضوع بالنسبة لَك يعني آآ بتضايق علشان تحسّسهم أنت حاسس إن هم بيلوموك؟ أصل أنت بتقول لي إن هو حاسسهم مش بيلوموك، طب هو ده بيضايقك ليه؟ طب ما تكبَّر دماغَك.
بيد ما هو بيضايقني اللي هو بحيث حتّة إيه، عندي برضه حتّة اللي هو بيق هُم يقصدوا إيه بالكلام ده؟ أو السؤال ده يا ترى الكلام ده قصدهم بيه إيه، يعني قصدهم بيه حاجة والّا إيه؟ فده الشيطان بس هو بيقعد إيه عارف أنت تقعد مع نفسَك كده إيه الكلام بيس يعني بيقعد يسوّحَك شوية الشيطان بي بيوديك في حتّة مش حلوة فأنا بدأت أتعامل مع الحتّة دي إن أنا باقرب من ربنا زي ما قُلت لَك حتّة الصلاة باحاول إن أنا نفسيًا أبقى جاهز أنت فاهمني، باحاول إن أنا على قد ما أقدر أعمل حاجات آآ على الأقل يعني إيه، في الفترة أنا كنت عمّال باشتغل فيها في ش مجالي، بس كنت عمّال باتعلّم حاجات خاصّة بمجالي.
آه. آه. إمم. فاهمَك أيوه. إمم. حلو، إمم.